Ja, also, ich würde zuerst einmal empfehlen, ganz ehrlich zu sich selber zu sein, weil, ähm, eingangs hattest du das ja auch schon so 'n bisschen erwähnt, manche Menschen flunkern sich selber 'n bisschen was in die Tasche und sagen: „Ach, so schlimm ist es ja doch gar nicht" Und, ähm, gehören dann vielleicht irgendwann zu den Menschen, die etwas bereuen.
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Äh, von daher wirklich erst mal zu sagen: „Okay, ich bin wirklich grade unzufrieden und ich weiß wirklich nicht, wie's weitergeht. Ich habe vielleicht auch total Schiss vor der Zukunft, aber das gestehe ich mir jetzt wenigstens mal ein." So, ne? Ähm, Und weil bevor dieser Schritt nicht ge erfolgt ist, kann man eben auch nicht weiter jetzt, äh, etwas anderes in Gang bringen so, ne?
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, viele Genau das ist der Punkt, ne? Äh, das ist ja wie mit dem Auto, das in der Garage steht, wenn es steht, kann man es nicht lenken, ne? Weil, das geht nicht. Ne, also, du musst dich auf 'n Weg machen, um was zu verändern. Äh, und viele Leute bleiben einfach drin in ihrer, ich nenne es ja die negative Komfortzone, äh, wo du dich zwar <snorts> so fühlst, als wenn das alles nicht richtig ist, aber zumindest kennst du die Umstände und die Menschen und dein Gehalt und alles, ne? <sighs> Und da bist du rausgegangen, herzlichen Glückwunsch. <laughs>
Ja, ganz genau, das, äh, genau so ist das. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, ja, und ich glaube das ist auch ganz wichtig, äh, nach dieser quasi Bestandsaufnahme, dass man dann auch guckt: „Ja was kann ich denn eigentlich noch? Was macht mir eigentlich Spaß?“ Also, dass man sich selber auch zutraut in 'ne andere Richtung zu gehen und dass man das auch schafft. Also, das ist glaube ich auch total wichtig und sich selber sich das auch gönnt, beruflich auch erfüllt zu sein. Genau.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ach, hey, das war total interessant. Äh, man müsste dich einladen in einen Podcast für solche Sachen. <laughs>
<laughs> Ja, vielen Dank für die schönen sch Fragen! Hat, äh, mir großen Spaß gemacht.
Ja, wertvolle Erfahrung, danke.